Н-да. У меня просто были такие моменты, тогда тоже было какое-то переосмысление, понимаешь, ребёнка не с кем оставить, работы нет, а, мама моя куда-то
Да. Да, мы вот типа: "Вы поймите меня, я хочу учиться, я не бросаю эту учебу, вы поймите". А они, наверно, в свою очередь думали: "Припёрло тут, смотри, ребенка ещё. Сама ничего не выучила, ещё дитя принесла сюда, <laughs> притащила". Да, да, это буквально, ну, в их головах 100 % было так, потому что, а, учителя же все требовательные, они все хотят, чтоб именно их предмет знали просто идеально вообще.
Да. М. <laughs> Ещё дитя притащила. <laughs> Да, но были такие пары, понимаешь, которые нельзя было пропустить. Я же ещё первое время училась заочно, и скорее всего, я брала его с собой. Возможно, что пары очень поздно заканчивались, а садик уже заканчивался, понимаешь, и что-то такое вот было. Ну, м, и не было денег заплатить кому-то, чтоб кто-то с ним остался, и поэтому да, вот. А учителя, ну, думали, как думали, и х я ходила там зы и всё сдавала <laughs> чт ч сама.
Да. Мгм. А, ну конечно. Чтоб он один не был дома. Да, м. Мгм. Ну да, ты ж каждому не объяснишь, что, типа: "Ну, я не могу его оставить, там темно дома. Одна он что, он один будет меня до 8 вечера ждать, будет сидеть? Он маленький ещё?" Да, а они в свою очередь думают: "Припе припёрлась те привилась здесь, а сидит тут, смотри, с ребёнком". <laughs>
Мгм. <laughs> Припёрло. <laughs> "Хочет, м, нин бесплатно, чтоб я ему поставила. <laughs> Э, зда за то, что с ребёнком пришла. Нет, и всё". <laughs>
Да, хочет оценку н за просто так. <laughs> Да-да, 100 %. Ага. <chuckles> "Нет, сдавай". Слушай, ну, это очень круто звучит, и я очень рада, и спасибо тебе, что ты поделилась. За, м, о своих событиях, которые помогли тебе переосмыслить твою жизнь. Очень было интересно. Спасибо.
М. М.

Да, ты права. Это очень похоже на это. Очень похоже, потому что мань я, вообще, не знала какое-то время, понимаешь, пока я была ребёнок, что есть вообще какие-то боле болезни. Честно тебе говорю, вот вообще. Ну, представления такого не имела ш
Ну, вот у меня именно эта болезнь, она вот, а, а, запала мне, знаешь, как-то так и, а, м, вот эти вот потом были какие-то страшилки, пугалки о том, что там где-то могут уколоть, можно влезть там в чью-то кровь и тому подобное. А
Ну, вот это да, это были такие пугалки. Хорошо, а как это тебе? Это, а, про переосмысление жизни или это про боязнь что-то подцепить такое очень труднолечимое, с которым ты потом будешь, а ну, тебе придётся дальше там, не знаю, потомство ещё, м, создавать, да, объяснять супругу о том, что ну вот такое есть, такой моментик.
М, м. М, ну, меня просто был такой момент тоже, да, я как-то там в общем потрогала, можно так сказать, во время драки <chuckles> Нет, во время драки, да, я там вытирала человеку кровь, которому разбили там лицо, да, и потом оказалось, что он был болен. И как бы я, а, ан Да, и я очень долго, м, в общем, проверяли меня ещё, да, после этого. И как-то после этого у меня был страх. Да, кани Не, не, нет. А потом вот, э, я заболела, и мне сказали, значится, вот такое про переосмысление, да. Как бы, и тогда у меня было какое-то переосмысление. То есть, когда ты, э, знаешь, в такой ситуации, там, надо было каждые полгода проходить обследование. То есть, эм, и та уже тогда пошло переосмысление, потому что ты думал, а что будет, если вот там будет, допустим, положительный ответ, да, вот что будет, как изменится моя жизнь, что я буду делать. И это находясь там в подростковом возрасте. То есть уже у меня было такое переосмысление. Ну, когда всё хорошо, как бы всё, и я выдохнула. Но вот этот страх этой болезни, почему-то он у меня как бы остался.
<laughs> Кого-то потрогала? Мгм. А. А, и ты узнала чт Вау. Мгм. Ну, всё в порядке? Ничего ты не подхватила тогда? Мгм. Так. Н-да. Мгм. Да. Да. Мгм.